कोई भी किताब हो, आप भगवद गीता ले लें या फिर और भी बहुत सारी ऐसी अ, किताबें हैं, जैसे मैं बताऊँगा, मैंने भी हाल-फिलहाल में किताब पढ़ी थी अ, ट्वेल्थ फेल, किताब थी वो, उसका उसमें जो है दिखाया गया है कि किस तरीके से अ, एक बहुत ही अ, गरीब घर से उठ के बच्चा, किस तरीके से आईएएस अ, की परीक्षा को क्रैक करता है और किस तरीके से अपना अ, जीवन जो है वो आगे खुशहाल जीता है, तो मैं ये ही कहना चाहूँगा कि किताबों के माध्यम से हमें बहुत कुछ अ, हम बहुत कुछ प्रभावित हो जाते हैं अ, जिस तरीके से अ, हम जो है किताब पढ़ते हैं तो वो एक तरीके से हमें मोटिवेशन देती है कि एक तो उ किताब पढ़ने से क्या होता है, सबसे पहला फ़ायदा कि हमारा मस्तिष्क जो है वो अ, खुल जाता है बिल्कुल, हम जो है उसके पात्र में घुसकर और अ, हम जो है अ, आगे की चीज़ें कि अ, अगर हम कोई अ, मिसाल के तौर पर कोई फ़िल्म देख रहे हैं, तो वो तो चीज़ हमारे सामने आ जाती है कि, हाँ भई, ये-ये ऐसा-ऐसा है, लेकिन किताब में हमें बहुत चीज़ें जो हैं सोचनी पड़ती हैं कि, "हाँ, ये ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा।" तो उससे क्या होता है कि मस्तिष्क जो है हमारा अक्सर खुल जाता है और आपने देखा होगा मैं तो अपनी अ, बताना चाहूँ मैं वैसे ज़्यादा किताब जो है अ, एजुकेशन रिलेटेड ही पढ़ता हूँ क्योंकि मैं फ़िलहाल एमबीबीएस कर रहा हूँ तो मुझे वो वो वो ही सब किताबें पढ़नी होती हैं, तो उन सब किताबों से ही मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है।
हाँ, हाँ। जी, बिल्कुल आवश्यक जी बिल्कुल, आपने सही कहा और किताबें हमें प्रेरित करती हैं, माता-पिता की सेवा करने के लिए। इससे एक स्पिरिचुअल एनर्जी हमारे अंदर डेवलप हो जाती है।
बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी, जी, जी।